Olha, poxa, eu estou precisando aqui de um conselho e desabafar um pouco também, pois eu preciso reduzir um estre o estresse físico que eu estou tendo diariamente por conta do trabalho, da minha rotina, sabe. Eu estou eu estou, assim, trabalhando muitas horas por dia, porque além das 8 horas diárias eu estou levando trabalho para casa, e aí acabo fazendo 2, 3 horas extras em alguns dias, e até no final de semana, como eu tenho algumas reuniões segunda, terça, eu, às vezes, levo o trabalho para casa para poder organizar, né, as reuniões, algumas apresentações, e aí eu tenho me sentido muito, assim, estressado, estou dormindo mal, eh, não estou conseguindo ir à academia como eu gosto, né, aula de spinning, fazer minha corrida, malhar e tal. E aí queria uma ajuda, um aconselhamento, para saber como é que eu posso sair disso e melhorar, né, e voltar ao aos bons hábitos, digamos, assim.
Claro. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Entendi. Eh, deixa eu te fazer uma pergunta, eh, esse come o seu dia começa que horas?
Geralmente é entre 18:15, 18:30 e eu chego em casa por volta de 19h, 19:30.
Ah, e quanto tempo você tem de pausa de almoço?
1 hora.
1, eh, e o que que você costuma fazer nesse horário de de almoço?
Sim. Almoço e descanso, às vezes quando eu tenho quando eu como mais rápido, eu vou e tiro tiro um cochilo de 20, 30 que me ajuda muito a a descansar um pouco, né, porque o que que acontece sim. Porque o que que acontece? Como eu tenho dormido muito mal, eu me sinto, assim, cansado no dia seguinte e e principalmente a parte da manhã, pra mim é muito difícil, sabe.
Uhum. Recuperar, né. Uhum. Você fica sonolento, é isso?
Sim, sim, parece que e e pra eu começar a funcionar é 11 e pouca, meio-dia, só que eu já perdi do dia 3, 4 horas, entendeu.
Uhum, eu entendi.
É.
Entendi, eh, uma coisa legal que você, eh, você precisa, eh, adotar, realmente, como você falou, um ritual curto, né, você está com uma carga horária muito extensa de trabalho, né, e talvez seja uma fase da sua vida que você, realmente, está precisando se dedicar mais, eh, porém, eh, a gente sabe que excesso de trabalho, ele causa estresse mental, né, e esse estresse mental também ele gera o estresse físico, né, ou seja, você começa a perceber esses sintomas de dores no corpo, cansaço, às vezes, falta de motivação e até afeta na produtividade, que o fato de trabalhar muitas horas não quer dizer que o seu trabalho esteja, né, tendo boa qualidade.
É b Verdade. Sim. Exatamente. Esteja sendo produtiva, exatamente, é o que está acontecendo exatamente comigo, porque eu tô trabalhando muito pesado, minha só que a minha produtividade caiu, porque eu me sinto muito cansado e e assim, a minha mente, ela está lotada, sabe, eu não tenho descanso, por isso que por isso que muitas das vezes eu chego em casa, tô com a mente acelerada, vou dormir, por mais cansado que eu esteja, dá 3:30, 4, 4:30 eu acordo, não durmo mais.
Uhum. Aham. Porque a adrenalina, né, eh, a sua adrenalina ainda tá alta, né, e você realmente aí, com as preocupações, né, com as responsabilidades do dia seguinte, com o trabalho. De repente, você está com dificuldade realmente de de desconectar. É, uma coisa que você pode fazer, já que o seu início de dia já é bem cedo, né, e eu não sei qual a tua disponibilidade, já que você está tão cansado, de acordar 30 minutos, 20 minutos, um um pouquinho mais cedo, pra você preparar o seu dia, ativar sua mente com, eh, com frases positivas, sabe, eh, declarar sobre o seu dia, que seu dia vai ser leve, que seu dia vai ser produtivo, né, que você vai ter bons insights, sabe. Fazer uma ativação da sua mente, trazendo essa positividade, porque isso é uma forma também da sua mente entender que o seu dia pode ser diferente, sabe que
Por Exatamente. Isso mesmo. Ok. Olha, gostei, gostei disso. Fazer, por exemplo, também uma meditação, uma uma yoga, será que isso ajuda mesmo?
Exatamente. Eu acho que ajuda, né, e eu acho que dentro dessa dessas palavras que você pode, eh, declarar, você pode também fazer uma visualização, sabe. Você realmente visualizar o seu dia, né, você chegando de bom humor, você chegando cheio de energia, você conversando com aquelas pessoas que te motivam, que te colocam para cima, sabe, eu acho que você também visualizar o seu dia, de forma positiva, a tua mente vai entrar nesse flow, sabe. Ela também entra nessa conexão, né, do sentimento, porque geralmente tudo que a gente
Poxa, não tinha não tinha entendido isso, não tinha não tinha percebido isso. Nunca tinha pensado por essa ótica. É interessante, gostei muito disso, vou vou aplicar, com certeza, porque acho que faz total sentido, sim.
É porque geralmente é porque, assim, geralmente, eh, os pensamentos, eles geram em nós sentimentos.
Com certeza.
Então se vo o seu pensamento ele tá sempre, eh, preocupado em resolver, em resultar, em performance, né, em enfim, em metas, você acaba que que você, eh, não traz realmente, eh, esse relaxamento, né, você não gera sentimentos positivos e quando você gera, eh, sentimentos positivos, né, logo no início do seu dia, você já car você já traz, eh, essa energia, muda muda o teu mindset.
Muda o mindset, né, é verdade. Poxa, verdade, vou vou aplicar isso, com certeza, acho que faz total sentido para o meu caso, eh, eu não sei se eu consigo 30 minutos, mas será que de 10 a 15 minutos já vai mudar o meu dia, já vai me ajudar?
Com certeza, eu diria até seria até mais ousada em dizer pra você que se você fizer, eh, em 5 minutos e bem feito, bem conectado, você colocar uma música de fundo ou colocar um um barulho da natureza que, talvez, você goste, que te remeta a algo positivo, não sei, o barulho do mar, né, eu acho que você preparar esse ambiente, sabe, também é super positivo.
Ok. Olha, interessante, gostei. Sim. E e na hora de dormir, por exemplo, à noite? De manhã acho que tá perfeito, acho que vai funcionar muito bem pra mim e na parte da noite, que que você me aconselharia? Além de tentar voltar ao oi atividade física. Por exemplo, 1 hora antes de dormir, que que eu poderia fazer pra tentar dormir melhor?
Uhum. Aham. Olha, eh, você pode tenta não sei se você gosta de meditação, né. Ou se você já experimentou, e
Mais ou menos. É, eu tentei uns 2 dias, fun funcionou até, depois eu tive um pouco de preguiça para, para seguir, confesso.
Entendi, entendi, eh, mas eu, o tipo de meditação que você fez foi aquele de ficar paradinho só, eh, só, eh, percebendo seu corpo?
Exatamente, exatamente, aquele de ficar parado e aí, às vezes, me causava um pouco de nervoso, e aí eu não aguentei fazer muito tempo.
Entendi, é porque tem algumas meditações, e e você pode pegar até no YouTube, que é bem, tem muitas, que, eh, que elas também trazem, eh, uma frequência, eh de ondas sonoras, que, para cada frequência, ela tem um objetivo específico. Então, existe f existe frequência para tra levar paz, existe a frequência do amor, existe até a frequência da atividade, sabe, de você se energizar. Então, então, existem várias meditações legais assim. Essa da frequência eu acho super bacana, porque você pode escolher aquilo que você quer. Então, você quer relaxar, você quer paz, você já escolhe essa meditação com essa frequência. E elas também, eh, são guiadas, existem meditações guiadas que fazem te levar, ah, para ambientes, né. Para te conduzir
Ok. Ah, interessante. Ah, que legal. Ah, muito interessante, gostei.
para locais, sabe. Que você nem precisa estar lá para você sentir o bem-estar.
Interessante. Poxa, eu vou eu vou tentar, vou adaptar aqui na minha rotina, vou passar a partir de amanhã a fazer isso pra pra tentar. E depois eu venho venho te contar como é que foi. Achei muito interessante essa essas ideias. E você acha que também, por exemplo, a <clicks tongue> a questão de um chá à noite ou ou colocar algo, assim, uma música relaxante, um ambiente, assim, mais escuro, será que realmente me ajuda a relaxar mais?
Legal. Tudo isso é são recursos, né, que geralmente as pessoas usam pra esse tipo de relaxamento mesmo, né. Agora, você precisa ver se você gosta de chá, né, porque, também, se você não gostar, eh, esquece, porque
Ok. Gosto de chá de camomila, chá de camomila eu tomo bem tranquilo.
Ah, então, então você pode, sim, já f começar a fazer essa rotina de tomar o seu chá, tomar aquele banho quente, né. Eu acho que na preparação também desse ambiente que você falou, você pode botar inalar umas gotinhas de de óleo essencial de lavanda, né, que é super bom.
Sim. Ah, legal, bacana. Muito bacana, vou vou anotar isso de de lavanda então, né. Ah, quando eu quiser
Sim, você pode comprar um difusor, porque aí já pega o ambiente todo.
Ah. Ah, posso fazer isso, verdade. É até bom pra eu poder, eh, mudar um pouco, não ficar só no chá de camomila, fazer também de outras maneiras, gostei. Oh, acho que faz sentido.
Aham. É, eu acho que tudo todos esses recursos juntos, eu acho que pode levar uma rotina para você, saudável, onde você vai relaxar sua mente e o seu físico, consequentemente.
Poxa, com certeza, acho que conversa com você me me desbloqueou legal pra pra reduzir realmente o esse estresse físico que eu estou tendo diariamente, sabe, e um pouco mental, também. Acho que que muitas dessas dicas, eu vou aplicar, e já a partir de amanhã mesmo, e posteriormente eu venho te contar os resultados, que com certeza, da forma que eu vou fazer, acho que vão vão vou ter muito êxito, sabe, porque eu tô realmente eu tô realmente precisando mudar isso, tá bom. E né.
Uhum. Legal, legal. Olha, fico muito feliz de ter ajudado, né, e e espero, realmente, que você tenha sucesso aí, nessa nova trajetória.
Muito obrigado mesmo pela tua ajuda.
Imagina, até a próxima.